آه، مهم جدًا بصراحة، كبر معاهم. ف فده كَبَر بقى معاهم ل لدرجة إن يعني في بنتي الكبيرة، آآ هي بقت بتعمل إيه؟ هي بتحب ال تك تعمل الحاجات الشخصية بتاعتها، آآ زَي ال ال الكريمات بتاعتها، الزيوت الشعر بتاعتها، آآ كلّ الحاجات العناية بالبشرة دي، هي بتعملها بإيديها. هي أصلًا صيدلة إمم.
اهم. آه. حلو، آه. فعلًا. آه.
وقبل أصلًا ما تدخُل الكُلّية، وهي كانت بتحب دايمًا تقعُد بقى تخترع ماسكات وتخترع حاجات ل لنفسها، وكانت دايمًا آه، بتشجّع الحاجات اللي هي إيه؟ ال الطبيعية.
جميل أوي. فالكُلّية نَمِّت عندها الموهبة دي.